Sí, totalmente. Hay, hay varios, desde, por ejemplo, la manera de manejar, este, es es complicado. O sea, hay lugares donde, obviamente, van muy lento, este, pero hay lugares donde, o sea, o te pones hacha o o o o te llevan por delante, ¿no? Entonces, este
Ajá. Ujú, ujú. O sea, te ha tocado los 2 extremos en la forma de conducir, gente que conduce extremadamente lento y te parece desesperante y gente que, por la forma en lo rápido que conduce, hasta se te hace como excesivo, ¿no? Un tanto agresivo, probablemente.
Sí, sí, totalmente. Exacto. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, un choque, eh, cultural que me ha tocado mucho es, eh, cuando regreso al lugar donde yo crecí, este, me cuesta trabajo, eh, que porque la gente es como más pausada, ¿sabes? O sea, como que el lugar donde vivo, la vida es más activa. Exacto, este, y allá ni la vida les corre. Entonces, sí me desespera, y yo así de: "¿Por qué no se apuran?", ¿no?, o, "¿Por qué no llegan a tiempo? O sea, para nosotros donde estamos, o sea, el tiempo vale oro, ¿no? Y entonces, eh, so tratamos de ser muy puntuales a pesar de el tráfico, la gente, o sea, todo, ¿no? Y acá en cambio allá
Okey, ujú. Es un ritmo de vida más lento. <chuckles> Ajá. Sí, se toman sus providencias para cumplir, jum.
Exactamente, y en cambio allá es como: "Ay, no pasa nada, o de, que nos esperen tantito". No, espérate, ¿cómo? ¿No? Entonces, este, sí sí, eh, e en ese sentido, sí el choque cultural, a pesar de estar en el mismo país, este, sí sí pesa.
Okey. Oye, ¿y cómo haces para que se arreglen esas diferencias? Porque sabes que vas a tener que continuar con esa convivencia y que vas a seguir chocando, a lo mejor, en valores que tú ya tienes muy arraigados y que también son valores que se tienen muy arraigados a donde te estás moviendo y, pues, es bien sabido, ¿no?, que, al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿de qué manera lo lo medias? <chuckles>
Claro. <chuckles> Es que justo eso. Justo lo que acabas de decir es lo que entra tiene debe de entrar en tu cabeza, cambiar ese chip y decir o sea, o tomártelo como que estás de vacaciones y la vida es más relajada y así, o, este, "Al lugar que fueres, haz lo que vieres", ¿no? Entonces, eh, sí sí sí hay que aplicarla para no frustrarse, ¿no? Porque, pues sí, no los vas a hacer cambiar ni e ni tú vas a eh, o sea, tú solo puedes como adaptarte temporalmente a eso.
Okey. Ujú. Ajá. Ajá.

Pues mira, gracias a Dios he tenido la fortuna de de de conocer muchos lugares del mundo. Entonces, eh, pues, siempre trato como de para empezar, el lugar al de al que esté como, em, tratar de hablar como un poco su idioma, ¿no? Estuve, um, algunos años viviendo en Alemania, entonces, em, pues tenía, a a además de Alemania, pues, obviamente hay países como Austria, como República Checa y así, que la gente habla alemán. Entonces, eh, em, eh, tuve la oportunidad, pues, sobre exactamente, exactamente. Eh, en lo otros lugares donde, obviamente, pues, no no hablan ni alemán, ni español, pues, eh, pues, con inglés, ¿no? A e aunque, por ejemplo, en Francia, eh, me tocó como mucha resistencia al tema del del idioma, ¿no? Ahí sí, la verdad es que me costó muchísimo trabajo porque, pues, yo no hablo francés, o sea, sí aprendí una que otra palabra como para hacerm
Ajá. Oh. Ajá. Sí. Ajá. Eso te abrió las puertas un poco. ¿No? Para otros países. Ujú. Sí. Pero los franceses están muy dispuestos a hablar español, ¿no?
Eh, pues, sí en las grandes ciudades, pero en la en las en la provincia, eh, creo que no es tan fácil. Este, creo que si so son como muy arraigados de su de su idioma y de sus culturas, pero bueno. Este, también tuve la oportunidad de ir a China, y la verdad es que ahí sí, <chuckles> o sea, ni ni cómo, o sea, ni cómo. Pero, ¿sabes qué nos ayudó? Digo, eh, mucho el el tema de la tecnología, ya con estas aplicaciones que te que que tú estás hablando y te están traduciendo, la verdad es que son una maravilla, ¿no? Este y m y bueno, por ejemplo
Okey, ajá. Sí, complicadísimo. Ujú. Ujú. Mm. Claro. Ujú. ¿Podrías decir que esto te ha ayudado a abrir las puertas también para conectar gente de e e en diferentes países?